Tu vois, on parle souvent de la décoration, heu, mais en fait au final pour, heu, créer une ambiance cosy, c'est quand même plus que la décoration. Toi, de ton côté, comment tu fais pour, heu, créer une vraie ambiance cosy, heu, chez toi?
Complètement, je suis je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, que c'est plus qu'une décoration. Exactement, heu, une ambiance cosy c'est aussi, heu, une question de ressenti. Ça très important pour que cet endroit, heu, où on va placer certaines choses, pour se sente pour se sentir bien, pour ressentir un apaisement, heu
Oui. Tout à fait. OK. Du coup c'est quoi les choses pour toi qui te provoquent ce ressenti ou qui provoquent, justement, aux personnes qui entrent, heu, chez toi, un ce ressenti de, vraiment, de confort, de cosy justement?
Ah oui, heu, c'est c'est vrai, parfois on fait quelque chose pour soi mais quand, heu, des invités ils viennent et ils ils ressentent, heu, enfin le même apaisement, la même paix, ils se sentent bien tout simplement et ils ont juste envie de d'enlever, enfin d'enlever leurs chaussures, ils les enlèvent déjà mais d'être bien, de se blottir avec un petit plaid. Mais moi, je commence déjà par une lumière douce parce que ça c'est vraiment important parce que parfois il y a, heu, maintenant il y a des lampes LED où la la lumière elle est moi je la trouve trop brutale, c'est, heu, ça fait un petit, heu, ça fait comme si que c'était, heu, un laboratoire.
Oui bien sûr. <chuckles> OK, d'accord. C'est vrai. OK donc tu préférais des lumières plutôt, hem, plutôt chaudes plutôt que des lumières, heu, blanches très fortes qu'on te qu'on qualifie de lumière froide c'est ça?
Complètement. Une lumière tamisée. Parfois, heu, il y a même, heu heu, des lumières, heu, qu'on peut régler avec la avec une télécommande, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau de l'intensité et ça, ça permet vraiment de de créer une bulle.
Bien sûr. OK. Tout à fait et chez toi du coup dès l'entrée ou même, heu, à l'intérieur de tout ton logement, tu as ces lumières qui sont installées un petit peu partout ou c'est vraiment, heu, certains endroits spécifiques où tu les as installés?
Non, c'est dans certains endroits spécifiques. Non je je vais pas faire tout mon chez moi cosy. Non, après quand on va dans, heu heu, ah si, écoute, la salle de bain il y a une lumière qui est un peu brutale et heu, il y a des petits, heu, il y a des petites, heu, ampoules, heu, accrochées au meuble et là, à ce moment-là, oui enfin, là, je vais plus utiliser ça quand je rentre en rituel de bain. Oui là, à ce moment-là.
D'accord. <chuckles> OK. Je vois. D'accord donc tu peux switcher en fait selon, heu, ton ambiance, l'ambiance que tu recherches, même dans la salle de bain où tu as normalement une lumière plus plus forte, on va dire plus blanche, tu as quand même la possibilité de là rendre entre guillemets «plus cosy aussi» et de ce côté-là, c'est ça?
Ouais. Ouais ça c'est, heu, mais après c'est pas moi qui ai ajouté ça mais moi les vraiment les 2 pièces principales et heu, c'est un peu les 2 pièces, heu, de vie, c'est, heu, bah, le salon et la chambre, ça c'est vraiment important, heu, de les rendre cosy.
Ouais. Bien sûr. Et puis quand les invités arrivent, c'est souvent dans le salon que ça se passe. De toi de ton côté le salon y tu pourrais me le décrire un petit peu? En tout cas les éléments qui font que ton salon et on est tout de suite, heu, à l'aise et puis, heu, on dans une ambiance plutôt cosy?
Ouais, complètement. Heu, oui, alors, heu, il y a une bon, heu, le mmh il y a une ampoule enfin une, heu, comment on appelle ça? Un un lustre un lustre mais, heu, c'est vrai que la lumière du lustre, comme on me l'a offert, je pouvais pas, heu, j'ai pas j'ai pas trouvé la force de refuser et la lumière elle est un peu brutale, mais c'est ça qui m'a poussé vraiment à à chercher le bien-être dans mon salon, donc j'ai plein de petites, heu, j'ai, heu, j'ai une lumière, heu, enfin un, comment on appelle ça? Heu, qu'on pose, heu, à même le sol, un lampadaire, ouais, voilà, heu, genre de et avec, heu, bah, avec une télécommande, avec une lumière beaucoup plus tamisée, heu, avec l'intensité, mais à côté de ça, j'ai plein de petites, heu heu, j'ai plein de petites lumières de table, heu, avec, heu, avec plein de couleurs, vraiment avec plein de couleurs, heu heu, il y en a même qui sont un peu colorés qui donnent un petit côté, heu, un petit côté oriental et je trouve que, heu, ce c'est vraiment, heu, ça fait une petite touche féminine et en même temps cosy, heu, il y a des bougies. Des
Oui. Je vois. Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr. OK. Je vois. OK. Si je comprends bien, alors, c'est plein de petites lumières placées à des endroits stratégiques, heu, qui donnent justement, heu, via l'ensemble de ces lumières-là, l'ambiance complète, c'est ça?
Complèt heu, complètement, après il n'y a pas que ça j'ai, heu, j'ai j'ai mis une sorte de de table bar, sur laquelle je mets, heu, plein de plantes, plein de petites plantes. Mais vraiment qui ressemblent à des petits arbustes, heu, vraiment c'est c'est vraiment sympa, ça me fait ma petite forêt à moi, dans mon salon, heu
OK. OK d'accord. Bien sûr et donc au-delà de la lumière, heu, d'après ce que je comprends, c'est aussi le côté, peut-être, le rappel à la nature non? Le les plantes, heu, quelque chose qui qui permet justement aussi de de créer cette ambiance, que la personne se sente plus à l'aise encore, quand il y a un un petit rappel à la nature?
Complètement. Heu, oui complètement, heu, il y a ça et j'ai même acheté, hem, heu, ouais on va appeler ça un poster géant, heu, un, heu, un po un poster géant avec, heu, avec la mer mais pas, heu heu, la mer, heu, c'est vraiment, heu heu ,c'est vraiment une image où on voit, heu, une petite plage simple avec, heu heu, avec beaucoup d'arbres, heu, vraiment, heu, simple, pas trop criard.
Mouais, je vois. <chuckles> OK. Ouais, bien sûr, quelque chose de sobre, on va dire hein?
Voilà c'est quelque chose de sobre, parce que ça prend un petit mur de mon salon donc, heu heu heu, là faut pas trop en faire non plus, parce qu'après quand il y a trop d'informations, ça casse un peu le côté cosy.
Bien sûr et là on a parlé beaucoup du du, mmh, de l'aspect visuel non? Les lumières le les plantes, heu, le poster mais il y a aussi peut-être les odeurs, les sons qui sont importants pour toi?
Complètement, heu, complètement, heu, bah moi je rajouterais même, heu, les textures.
OK.
C'est-à-dire que, heu, je vais mettre, heu, je vais mettre un tapis un long tapis, heu heu, bah j'ai un long tapis, un grand tapis, heu, blanc cassé qui est très doux.
Super ça.
Heu, vraiment et ça ça v ça va amener, heu, de la chaleur alors, heu heu, en plus quand il y a le chauffage d'allumé c'est encore mieux, parce que ça fait vraiment une petite pièce chaude, heu, on est bien vraiment, on se sent bien, heu heu, les coussins je vais mettre, heu, quelques petits coussins avec des textures différentes, heu, des petites couleurs, heu heu, des couleurs chaudes, ça c'est bien c'est important.
D'accord. Bien sûr. Mmh mh. Je vois et en termes de texture. Qu'est-ce qui fait selon toi que le la texture d'un tapis, heu, de coussins plutôt, heu, confortable tout ça, qu'est ce qui fait que au final une personne qui rentre dans le salon, elle ressent cette texture là et elle se sent plus, heu, plus à l'aise c'est quoi en fait qui qui génère ça?
Ben c'est par le biais du toucher, juste par exemple, poser un plaid, heu, poser un plaid sur, heu, sur mon canapé, heu heu, la personne vient s'asseoir, elle se sent tout de suite, heu, bien. Elle a un coussin moelleux à côté d'elle, heu, où elle peut poser juste son bras, son son coude, que parfois on a besoin de poser, heu, la moitié de notre bras sur quelque chose, heu heu, rien que ça vraiment, heu
Ouais. Mmh mh. Je vois. Tout à fait. OK, donc éviter les les, mmh, les textures un peu trop rigides, heu, qui n qui enlèvent un peu de de confort justement à la personne qui s'y trouve?
Ah complètement. Complètement. Ouais après mmh, oui, après tu m'as parlé de parfum, bah, le parfum il va passer, heu, par, heu, par les bougies ou même des d des des encens que je vais mettre. Mais en fait, ces encens je vais pas les mettre et fermer les portes, parce que je trouve qu'après, heu, ça gâche tout quand quand l'odeur est trop puissante, quand le parfum est trop puissant. Donc, heu, je vais faire ça, heu, a avant de avant de fermer les fenêtres et je vais mettre un encens, je vais ouvrir les fenêtres comme ça, ça aère et en même temps ça laisse cette ce petit parfum et après je ferme les fenêtres pour que la pièce reste chaude. Mais vraiment il faut que le parfum il il reste subtil pour moi.
OK, d'accord. Oui. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Tout à fait. Je vois, c'est d'ailleurs, c'est tout à fait ce qui est recommandé hein, de ne pas laisser l'encens quand la personne est dans la pièce. C'est important de de justement aérer et puis une fois que que l'on referme les fenêtres, p heu, éteindre l'encens justement donc ce c'est c'est très bien et puis, en ce qui concerne les bougies, est-ce que tu as des mmh <smacks lips> des odeurs particulières des de bougies que tu préfères?
Oui, il y a les odeurs vraiment qui, heu, qui font un peu voyager on va dire, bah le la vanille, heu, la coco aussi, hem hem, m moi j'aime beaucoup, heu heu, ça aussi je l'ajoute, j'ai un petit vase et je me fais plaisir parce que, personne ne m'offre des fleurs. Je m'offre des fleurs toute seule. Donc, heu, je m'achète des des bouquets de fleurs et heu et je je mets, heu et je mets, heu et j'essaye de prendre des fleurs qui sentent bons.
Mmh mh. OK. D'accord. <chuckles> OK. Bien sûr. Donc les fleurs au-delà du côté visuel, les fleurs, heu, il y a ce côté aussi, heu, olfactif, c'est ça que tu veux dire?
Vraiment et qui sentent même fort. Complètement, parce que c'est vrai qu'avant j'utilisais beaucoup de bougies parfumées mais après j'ai appris que c'était peut-être pas bon, heu, hem c'est pas bon c'est pas bon pour la santé donc, heu
Mmh mh. Bien sûr ouais. Et est-ce que tu as déjà essayé de créer tes propres bougies de façon plus, heu, naturelle?
Heu, oui j'ai déjà essayé mais, heu, je sais pas j'ai pas, heu, j c'était sympa la 1re fois mais après j'ai pas j'ai pas accroché en fait je ouais je me suis dit mmh
OK. Ah je vois. C'est c'était quoi qui t'a pas plu dans dans cette, heu, dans ce test?
Pff, du bah, c'est te chu j'avais pas l'impreu c'est pas moi, parce que c'était une personne proche de moi qui faisait des bougies et elle m'a dit: «Ouais si tu veux on fait des bougies ensemble». Je lui ai dit «Ouais pas de problème. On va faire, heu, cette petite activité. En plus ça peut être sympa peut-être que je vais peut-être que je vais aimer» et heu, oui c'était sympa en soi mais, heu, j'ai pas accroché.
OK. Ah, je comprends. Bien sûr. OK, donc c'est pas ce que tu privilégie au final et puis en termes de d'ambiance sonore. C'est plutôt, mmh, les silences pour avoir des conversations, heu, profondes et puis, heu, sans avoir trop de bruit de fond? Ou tu préfères quand même mettre une playlist avec des musiques, heu heu, associées au moment?
Mmh non, après par contre, si je dois mettre, heu si je dois mettre du son, heu, parce que, bah, après en général quand je suis dans mon salon, heu, c'est pour regarder une série ou un film, heu, hem, voilà. Donc, heu heu, après, heu, si, heu, si j'ai des invités et que on va dire il y a un moment de silence, heu, bah, là, à ce moment-là oui, mettre, heu heu, des des musiques mais là je suis plus à mettre des musiques qui nous plaisent, pas des musiques, heu, en fonction. Après parfois, heu, j'ai besoin de retrouver un certain calme, mmh, par exemple quand, mmh, heu, parfois j'ai envie d'être toute seule, je suis sur mon téléphone et j'ai besoin de d'un fond mais calme, pas oui pas trop, heu, pas trop speed ,pas trop rapide, heu, bah là, à ce moment-là, je vais mettre des sons de la nature.
Mouais. OK. Ouais. OK. Je vois. Mmh. Évidemment. OK, mais si je comprends, heu, en général quand tu as des invités, tu vas pas forcément mettre une playlist avec des musiques, heu, d'arrière-plan, tu vas plutôt mettre une musique si c'est vraiment pour, heu, pour y prêter attention, c'est ça?
Ouais m enfin, même pas mais des musiques, heu, qu'on aime bien qu'on enfin, que je sais qu'eux ils aiment et que moi aussi j'aime bien. Bon après je vais pas mettre des musiques que moi j'aime pas, mais qu'eux ils aiment, non là, par contre, heu, je fais pas ça <chuckles> mais, heu
Ouais. D'accord. <chuckles> D'accord, donc en fait le le secret, ce serait vraiment d'adapter à la play la playlist selon, heu, les invités?
Moui, exactement selon la personne <chuckles> exactement, heu, voilà si je suis, heu, dans un moment, heu, enfin, si c'est un moment intime, heu, avec son conjoint, oui ça va je vais pas de ch je vais adapter la playlist, bien sûr que oui, pour pour rendre encore plus cosy voilà, heu, peut-être que si je dois, heu, parler avec quelqu'un d'un sujet sérieux, heu heu heu, enfin, heu, pa par exemple, suite à une dispute on décide de parler et ça se fait chez moi, heu, ça, je trouve que ça aide, heu, pour, heu, apaiser les tensions, le le le moment cosy l'endroit cosy, avec un petit parfois un petit son et parfois même pas besoin.
<chuckles> OK. Oui. Bien sûr. Ouais. Tout à fait. OK. Je vois et puis, une petite question. Quand toi tu as emménagé dans ton logement actuel, est-ce que tu as dû modifier le placement de tous les meubles pour que ce soit vraiment, heu, un endroit cosy? Ou est-ce que, heu, la disposition était déjà, heu, OK, selon toi?
Mmh mh. Bah, quand j'ai déménagé, heu, dans mon appartement, il y avait pas de meuble. C'était un nouvel appartement, heu, donc, heu et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que m moi, je pense que, pour que la chose, elle soit cosy à part si, heu, vraiment c'est un décorateur d'intérieur qui a fait, heu, la décoration de l'appartement, oui, là, heu, je veux bien. Mais, heu, sinon, heu, je préfère que ça soit moi. Même si, je vais demander de l'aide, heu, à des personnes qui, je sais, elles ont du style, heu, surtout dans la décoration d'intérieur. Mais, i il faut qu'il y ait cette petite touche personnelle. Parce que, heu, ça fait partie de du coin cosy, le fait que c'est nous qui avons choisi, heu
D'accord. Ouais. Bien sûr. OK. Mmh mh. Bien sûr. Tu p Mmh, je vois. Tu préfères que ça parte de toi à 100 % quoi et puis, si jamais, tu avais un conseil, heu, simple et efficace pour quelqu'un qui a un petit budget et qui veut, justement, rendre plus cosy son espace, ce serait quoi?
Heu, moi, je dirais qu'il peut il peut mettre des, hem, des souvenirs des souvenirs qu'il a, c'est-à-dire des photos, une photo en particulier ou 2 photos, heu heu, quand s'il est parti en vacances et qu'il a amené quelque chose, un coquillage ou, heu heu, un n une petite assiette colorée, la mettre dans dans cet endroit pour se sentir, heu, chez soi, malgré le petit budget.
OK. Tout à fait. OK, super. Bah, je note le le conseil de la photo, c'est très bien. Bah, je te remercie pour toute ce ce témoignage.
Heu, c'est moi qui te remercie pour tes questions.